Opa, vamos a isso.
Então
Como é que eh, qual o seu horário de trabalho? Vamos por aí.
Olha, meu horário de eu moro na França, meu horário de trabalho aqui é de 9h às 17h. Então se fosse só isso, estava muito tranquilo. <chuckles> Mas eu sou daqueles que não fica quieto, quero enfiar um monte de coisa na rotina porque acha que tempo sem fazer nada é tempo perdido, sabe?
Ok, já é o dia inteiro. Uhum. Mas por exemplo, você tem família, tem filhos?
Eu tenho não, não tenho filhos, eu só tenho minha mulher, eu moro com minha mulher. Eu e ela, só nós 2.
Uhum.
E aí
Você é o provedor? Ainda não ela não trabalha?
Sou, sou o provedor, sou, é, sou só eu.
Ok. Ok.
Aí vamos lá.
Então você trabalha de 9h às 17h, não?